No, no, mi piacerebbe farlo però, perché comunque pure quelli c'hanno dei benefici diversi, capito, cioè, se te fai una cors
Eh, certo, certo, piuttosto perché sai ci sta il fondo, no, qui quindi quindi la resistenza per per le distanze lunghe oppure no, a me piacciono più le cose un po' così, più sprint, io so sono un po' più uno sì, uno sprinter, ehm, tipo tipo sca scatti mh, su distanze brevi. Anche se poi, magari come fisico potrei pure anche essere un mezzo fondista, tipo sai, 1500, 800 metri, no, queste queste qua, no. Sì sì, e senti, e come ti sentivi dopo dopo
Eh. Sprint? Eh. Fantastico. Ce sta, ce sta, eh. Mh, mh, mh, sì, cose de resistenza. C
dopo la corsa? Come ti senti? È vero, cioè sembra sembra che che voli, eh. Ve
Una favola, una favola. perché comunque s eh. Sì, sembra che cioè c'hai tutta a dopamina in circolo, capito, stai bene stai bene. Infatti è 'na cosa che voglio portare avanti.
Eh sì, eh sì. E poi ti cambia pure pure l'umore, a me a me a volte sai t t ti ti capita no, che magari ti svegli, no, sei un po' incriccato no, c'hai il cerchio alla testa perché hai fatto tardi, perché eh ehm, c che che nemmeno ti va, nemmeno ti andrebbe, no, di fare di fare perché dici: "Ma dove vado così, mi sento mi sento così uno uno straccio, no." Ehm, e invece sì, veramente ti ti ti ti ti rimette a nuovo, ti ti come come un un fiore, no, ti fa ti fa rifiorire. Sì, sì infatti ci vuole
Sì. Sì, sì, sì. Invece poi ti svegli, rinfrescato, ritorni Sì, sì, sì, te fai 'na corsetta, poi ti vai a fa' la doccia, e riesci che stai una favola, una favola proprio.
Sì è vero, ehm, stai senti proprio ti senti proprio l'energia che che sprizza da tutti i pori.
Ma proprio lo sport in generale, eh, cioè ti dico pure a gennaio sono andato ad Amsterdam, no, ehm, ce stava sta piscina carina dentro 'sto hotel così, me so fatto un par de vasche, ma mi son ricordato di quanto è bello pure n nuotare, capito, cioè proprio un'abitudine che dici
Sì, s Ah-ah. Eh sì, pure il nuoto, cert certo, si, si è ve Ma senti un po', tu per esempio fai qualche sport invernale, vai a sciare snowboard?

Ci lasci le penne a tutti. Sì, non f ma pure monopattini monopattini, mhmm, cose così uguale. Cioè ti dico sotto casa qua a Maiana una volta, mhmm, stavo col monopattino sulle strisce addirittura, una m'ha visto e ha accelerato. Cioè se io non acceleravo col monopattino, se io non acceleravo sulle strisce, le ti giuro, ti giuro m'avrebbe preso.
Meglio che beh, meglio che no. Sì, vabbè quelli là so no quelli so sì. <giggles> Molte t'avrebbe preso, t'avrebbe preso. Ce credo, ce credo. Io Io so, lo so, che c'ho l lo so come funziona a Roma, eh.
Eh! Una follia, una follia. Però vabbè, che tocca fa?
Sì. Senti un po' ehm e quindi e quindi abbiamo detto che ti piace più insomma correre nell'aria aperta, no, tipo quindi a Villa Panfili, ehm, ehm, vabbè comunque ti capita magari che che ne so che non hai non hai tanto tempo però stai seguendo una tabella d'allenamento e e magari ti fai ti fai il percorso più cittadino, più urbano, magari intorno casa?
Sì, sì. Sì, sì, esatto. Te lo stavo per dire proprio, perché non è che ci vado sempre con piacere a Villa Panfili, perché spesso quando ci vado c'ho traffico, cose e quindi se de dr in macchina.
Beh certo, perché poi comunque anche se è vicino, ma ha e manco tanto cioè ne nemmeno tanto vicino poi alla fine da dove a da dove abiti.
È bello quando Sì, è bello quando ci vai tipo che stai libero e sai che ci vai in un orario in cui non ci vanno le persone, perché stanno tutti andando a lavora capito, in q in q lì che vai tranquillo, vai sereno, fai na' corsetta, t'alleni e te ne torni a casa, top. Però tipo quando ti fai il traffico per fatte una strada, ce metti magari mezz'ora, 40 minuti.
Certo. Eh, sì. Ah beh, certo poi

E ti ti ti passa la fantasia. Senti un po' lì, tu tu da lì c'hai anche accesso relativamente vicino al, mhmm, al litorale, no? Ehm, pure pure lì è bello dai andare s sc ma magari il mattino presto, no, che senti tutta quella quella quell'area con lo iodio. Eh, sì, sul mare insomma, co o sulla costa, pure lì è bello.
Capito? Sì. A Fiumicino dici? se, se. C'ho pure qualche amico che è a Ladispoli che che sto ri ribeccando ultimamente che m'ha invitato, no, là a mangia qualcosa. Bello, bello, sì. Siamo omini de mare. Eh!
Ah. Io lì ci ho fatto il militare. Adesso c'è quella caserma, hai vis e co c'è quella caserma lì su che che su su sull'Aurelia? E io lì ho fatto il militare.
Sì. Sì. Dai?
A che a a la generazione mia facevamo il militare, eh, 1 anno 1 anno.
Eh infatti.
Invece voi voi no, vi servirebbe anzi a voi un pochetto, eh, un po' di militare, eh, sì, sì.
Un po' di militare, sì, eh? Ci può sta ci può sta. Beh, la disciplina è una questione di disciplina.
È una bella esperienza. No, no, non era nemmeno tanto, era una bella esperienza comunque, ti ti insegnano tante cose, sì, sì.
Vero? Mh-mh, mh.
Cose magari anche banali, no, tipo che ne so, attaccarti un bottone, no, rammendarti un calzino. Sì, quello lì è be più più i marinai. <chuckles> Comunque senti insomma
Ai nodi. Mh-mh. Sì, sì, sì. E ogni tanto dicono che mettono la leva, non me poi non la mettono la leva, però vabbè.
Sì, invece p c'è un po' po' di, boh, forse adesso col fatto col fatto sai che, mhmm, che dobbiamo ri mhmm
Io la la, mhmm t
ripristinare le difese, no, visto adesso si parla di sta cos m m magari
Eh, e quello stavo a dì l'addestramento l'addestramento lo farei, però andà in guerra proprio
magari lo riprendo. No, no che lascia perde <chuckles> lascia perdere, la guerra no!
Eh, capito? Cioè non <tsk> capito non
No, no, no. Senti un po' insomma, <tsk> mhmm, a ci sentiamo bene dopo dopo che abbiamo fatto questa corsa, ci ci ridà ci ricarica le batterie no, per affronta magari se ci vai presto al mattino, ti dà lo sprint lo sprint per affrontare tutto il resto della giornata, ehm sì, ti rimette in sesto, no, una bella doccia dopo, ehm, parti e parti per affrontare la giungla, la giungla cittadina. Ehm, e niente, quindi, mhmm, abbiamo detto insomma che che ci fa bene, ehm, e ci piace anche perché, ti deve piacere, no, perché se non ti piace, eh, eh, non, no lo faresti. E togli il certo, certo poi e anche quelle
Sì. Fantastico, sì. Bello lucido. Stai carico propri Mh-mh. Sì, sì, sì. Ci piace. E e poi alleni il fiato, alleni il cuore, tutto. Eh, capito. Una cosa s una cosa che spacca per allenarsi è so i burpees, che al militare sicuro i burpees.
I cosa?

Eccoci qui, ciao, buon pomeriggio. Ben trovato. Sì, tutto bene, grazie. Allora senti, ti voglio parlare di mhmm come ti senti, quali sono le le tue sensazioni, ehm, dopo che fai, mhmm, attività a a all'aria aperta, tipo tipo una corsa, non so se vai a correre, fai jogging, ehm, c per mantenerti in in forma?
Eccoci. Buon pomeriggio, tutto bene? Ottimo. Una corsetta. Sì. Allora guarda ti dico, era un'abitudine che tipo 10 anni fa, ehm, ce l'avevo proprio fissa, okay. Poi sì, sì quotidianamente andavo a correre diciamo almeno 3 volte a settimana così e poi mi allenavo, no. Facevo kick.
Ah. Quini quindi la facevi quotidianamente lo facevi? Mh. Bene. Ah.
Ehm, solo che poi tipo
Ah, ho capito. Kick sarebbe tipo kick boxing?
Esatto, esatto. Mh quando non m'allenavo, andavo andavo a correre, capito. Esatto.
Ah, ehm beh certo s quindi ci vuole pure un po' di di corsetta. Andavi a correre. Ah, quindi era abbastanza impegnativa come
Sì, sì, sì.
come attività. Ma lo facevi facevi il kick per per così per per piacere tuo, per somma per come un hobby, no, oppure proprio per tipo una una una ci m mezza sorta di professional di di ti ti di professionalità? Capit
Sì, però Sì diciamo che cercavo di tenerlo pe più che altro pe per me capito, perché a me piace fa sport. Mi pia solo che poi colo co col Covid con il Covid ho smesso di fare kick perché so' chiuse palestre e da lì non ho più reiniziato, però mi mantengo comunque a casa allenarmi. Non ho ripreso andare correre, però ho ripreso ad andare a correre proprio paradossalmente sto periodo qua che, comunque, cioè ogni tanto vado a Villa Pamphili, capito; faccio le corsette lì.
Ah cer per tenerti in forma. Bravo, fai bene. Eh, da lì poi Villa Pamphili è bella, ammappa. Villa Pamphili. Io pure io c'è stato un periodo che ho abitato a Monteverde, ehm, ci andavo spesso col cane. Molto, molto bella Villa Pamphili.
Mazza. Mh, mh. Eh. Ma hai visto che è successo qualche giorno fa qualche periodo fa a Monteverde?